ちょっと、相談したいことがあって
はい。
将来のために、貯金したいなって思ってるんですけど
はいはい。
どう計画立てたらいいか、ちょっと迷ってて
ああ、なるほど。例えば、将来のためっていうことなんですけども、どんなことのために貯金したいんですか？
なんかいはい。 とその、将来についてが、ちょっと未知過ぎて、どれを貯めたらいいんだろうっていうか、どれをに対して、どのように用意したらいいんだろうっていうのが、もう今ちょっと、迷子になってて
うん。 うん。 はいはい。
どうしたらいいですかね？
なるほど。迷子か。えっと、例えばね、どんなことしてみたいなっていう風にこう、いろうと思ってるんですか？
あ、そうですね。どんなことま、でも普通に仕事して、働いて
うん。
で、なんか特に、大きい欲しいものが特になくて、なんか、家とかに憧れたりはするんですけど、ちょっと、夫が転勤があって、なんかこう、家建てても仕方ないかなみたいな感じで、で、あとはまあ、子供がもしできたら建てるかもしれないけど、なんか、今のところそこまで、あの、なんか
うん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 うんうん。
子供が絶対に欲しいっていうわけでもないし、やっぱ授かりものなので、絶対できるとは限らないので
うーん。 はいはい。 うんうん。
なんか、そこをどうしようかなって、こう、考えると、結構、なんか、うやむやんなっちゃって、え、どれから、なんか、優先順位がつけられなくて、そこで、なんか、じゃあ、もう、なもういいや、もう何も考えずに生きようみたいな感じになっちゃってしまうんですよね。
うーん。 はいはい。 うんうんうん。 <laughs> はいはい。 ああ、なるほど。でもお話聞いてるとね、あの、ほんとに、こう、すぐにね、ご自身で決断して決められることばっかりではないので、あの
う、はい。 そうなんですよ。
ね、迷子になっちゃうっていうね、おっしゃってるの、お気持ちはすごいよくわかりますね。うんうん。
いや、そうなんですよ。なんか、他の人は、ま、親とかに聞いたら、あの、なんか旅行に行きたかったら、そのために貯めるとか、なんか、そういう、ま、なんか、何かちょっと自分が、ま、1年後ぐらいにしたいけど、ま、今すぐ、あの、遊びに、ま、ポンと遊びに行けたりするわけでもないことに、あの、貯めたらみたいな風に、あの、アドバイスはもらうんですけど
うーん。 うーん。 はい。 うーん。 うーん。 はい。す
なかなか、でも、特に旅行も、特に行きたいところがなくて。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
た例えば、じゃ、なんかこういう車に乗り換えてみたいとかですね、あの、そういったもうちょっとちっちゃいもので、大きな、こう、買い物っていうことについては、あ、どうですか？
ああ。 そうなんですよ。なんか車は私、ペーパーペーパーで運転できないし、あの普段あの乗ってるわけではないので。
うん。 うーん。 うーん。
車もまあ欲しいま、あったら便利なんで、欲しいっちゃ欲しいんですけど、ま、そこまでそこまで現実的じゃないんですよね。
うーん、ん。 なるほどなるほど。そうすると、あのあれですよね。あの、なんとなくこう世の中的に、こう貯金はね、大事みたいに言われてますし、だからやっぱ貯金しなきゃいけないけど、でも自分としてはまあ、ここれがね、このためにまあ、こう貯金したいんだっていうところは、ちょっとまだ決まってないなっていうのがあの状況ですそういうお気持ちですか？
はい。 そうなんですよ。 あ、そうなんですよ。なんかそんな感じで、ま、あったま、あるに越したことはないんですけど。
うーん。 うんうん。 はいはい。
まあ、え、今、結構目先のことにあんまね、何も考えず支出しちゃって。
うんうんうん。
で、まあ、なんかそこまで貯金はしてないので、どうしようかなっていう感じなんですよね。
ああ、なるほど。あの今のね、例えばなんですけど、今ね、あのご主人もいらっしゃるっていうことなんですけれども、あの自分のこうなんだろう、お支払あのあの収入の中でこう何かするっていう考え方もあれば、ま、一家として、ま、収入を捉えてる場合もあるかと思うんですが。あの、どちらかに、ま、どちらかってか、あのどっちでもいいんですけれどもね。例えば、お金を収入であのも毎月とかね、あのもらっなかって支出っていうのはね、どうなんですか？マイナスになっちゃったりするんですか？それともなんか残ってたりするんですか？貯金として。
はい。 あ、はい。 うんうん。 ああ、一応ね、マイナスになることはないんですけど
うんうん。
なんかこう、それが貯金かって言われると、なんか自分のイメージの貯金ではないというか、なんかこの
うん。 うんうん。
あたしの中では毎月こう計画して、まあ、いくら貯めようみたいなふうに計画して、毎月積み立てるのが貯金かなっていうふうに思っていたので
うん。 うんうん。 うんうん。
ま、ある程度勝手に貯まる分はなんか、ま、年取ったら勝手に貯まるもんなのかなみたいな。まあ、でも結構ざっくりしちゃってるんですよね。
<laughs> うん。 うん、ふん。 なるほどね。あの、人によってはね、なんかこう、きちきち決めすぎて、あの、この目的に達しないともう私ダメかも、みたいな人もね、あの、いるんですけれども、ね、そういう悩みはないのかなっていうふうにお聞きしてて思ったんですが、じゃあ例えばですねあの、うーん、収入の中であの、何割くらいは貯金してみよう、とかね、そういうのを例えばえっとごまあ、かご主人とですね一緒にちょっと話し合ってみるっていうのもいいかもしれませんね。目的はちょっとわからないけれども、ま、よく一般的にね、あの、2割から割くらいはこう貯金してるっていうあの、目指してるっていうおうち多いと思うんですけれども、なんかそういうのこうちょっとご家族で話し合ってみるっていうのはどうですか？
ああああ。 ああ。 はい。 はい。 あ、確かに。なんか、話し合うのいいかもしれないですね。なんか、なん結婚前は私の方が貯金が多かったんですよ。
うーん。 はいはい。
それで、夫に自慢とかしてて、で、いなんか、夫の方が貯金が多くなっちゃったんで、自慢させてみたい、なんか、こう、一緒にどんぐらい貯めようみたいな
<laughs> うんうん。 うんうん。
あの、計画で話し合うってよりかは、わあ、自分の方が貯まった、やった、みたいな自慢みたいな感じなっちゃってて
うんうん。<laughs> うんうん。
なんか、あ、でも、それでも、そは、マイナスにはね、ならないからいいと捉えると、ま、ももうちょっとね、あの、真面目に話し合って、何割は貯金しようみたいな風に決めるのも良い良さそうですよね。
はいはい。 そうですね。あの、ね、最近は、あの、二人とも働いていて、こう、なんでしょうね、お財布は別口でっていうお家多いと思うんですが、ま、そんな感じですかね？お家は。
あ、そんなかはい、そんな感じです。
うん、ふん。あの、もしね、今ちょっと、こう、なんか、貯金しなきゃなとか、ね、あの、色々と思っていてもなんとなく、こう、ね、必要性に、ま、特に今の段階で、あの、決まってないっていう中で、もしなんかね、自分の中でモヤモヤとしたような気持ちがあるんであれば、例えば、あの、お二人で共同の、まま、なんちゅ、口座みたいな形にして、ま、例えばいくら入れてみるとかね、そういう形で決めると、こう、なんか、目標がね、できて、それがこう毎月毎月形になるとね、もしかしたらちょっとそういったモヤモヤっていうか不安がね、あの、なんあの、なんなんか、ななくなるとは言いませんけれども、あの、ね、ちょっと和らぐんじゃないかななんて思ったんですが、いかがですか？
うんうん。 うんうん。 え、確かに、すごくなんかいいと思います。なんかあの、確かに二人で一緒の、あの、口座作って、そこにこう貯めていったら、なんかチームで、なんだろう、ゲームで言ったらこう玉入れみたいな感じで。ま、どんどん溜まってって、それが、ま、視覚数字でね、見えたらすごい面白そうですよね。
うん。 うん。 うん。 はいはい。 はいはい。 ね、なんか、そね、あのご自しね、お二人でこう、競争し合うのもいいんですけれども、ま、人生まだまだ長いので、ね、なんかそういう共通のなんかああると、もうちょっとなんかね、あの心が穏やかになるのかななんて思ったりしましたね。うん。
<giggles> そうですね。 あ、確かに。それ、面白そうだな。なんかでもやっぱりあ、でも、それ、いいかもしれないですね、すごい。
<laughs>
うーん。
あの、ね、それそのうちに、こう段々ね、さっき最初に仰った様なね、あのね、転勤がね、旦那さん多いってお話ですし、ね、お子さんももちろんあの授かりものって考え方、あのとても自然でいいと思いますしね。あのまだまだこう、先がね、見通しが色んな可能性があるっていう状況だと思うので、ま、ひとまずね、あのそういう風に共通の何かあの、こう目的を作っておいて、ま、そのうちにね、また具体的に色々とこれがしたいとかね、これが必要って出て来るような気がするんですよ。うん。
うーん。 うんうん。 ああ。うんうん。確かに。なんか今の貯金が別の状態だと、あの、何かあった時にどっちから出すっていうので、ちょっと不公平感が出てしまうじゃないですか。別の口座にあの貯めてくことで、なんかそう ちょっとあの、こういうね、あの、どうしようもない支出があった時に、どっちから出そうみたいなのが無くなって、なんかお互い気持ちが楽なんじゃないかなって、今聞いて、あの、すごいいいなって思いました。
うん。 うん。 <sighs> はいはい。 うん。 うん。 うん。 あ、それは良かったです。はーい。ね。うーん。なんか、こう、将来、こう、なかなかね、色々と、あの、漠然とするって言い方もあれば、可能性が、こう、いっぱい有り過ぎるって言うね、あの、ポジティブにかとなると、そっちの後者の方になると思うんですが、あの、ほんとにね、色んな道が、こう、いっぱい、これからもあると思うので、ま、そう言った中でね、やはり貯金って、お金って大事じゃないですか。うん。
うんうん。 大事ですよね。
だから、ま、あの、二人でね、やはり、こう、話し合って、ま、このくらい毎月このくらいなら、こう、一緒に出せるかなみたいな、そのあたりからね、こう、話し合いながら、それで、また具体的にね、あの、時間が経つにつれて、やっぱり、これしたいよね、みたいのが、具体的に出ると思うので、その準備っていう形でね将来の準備って形で、ね、ちょくて
うんうん。 ああ、いいですね。
うーん。
確かに。準備しとかないといけないですよね。うーん。
でも、きっちりされているようにお見受けするのでね、あの、あんまりキチキチもね、しなくてもいいと思うんで。まずは、緩やかにね、こう、二人でちょっとね、あの、ジョイント口座じゃないですけれどもね、そう言う形もいいのかもしれませんね。うん。
なんく うんうんうん。 あ、そうですか。そうですね、確かに。なんか、結構不安で、なんか、ほかま、ほすこういう話はね、あの、あんま、他の人としないので、どうし他の人どうしてるんだろうなとか、自分、結構不安だなっていうのが結構あったんですけど、でもなんか、今日の話ですごいあの、自分ま、今までプラス、ちょっと話し合って、あの、共通口座作ってみようかなって、それ、すごいいいなと思います。
うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、良かったです。ね、ほんとに、おん、うーん、すごい、一生懸命、あの、生きてらっしゃる、あのね、あの、ことは伝わってきますので、ね、ぜひあの、こう、将来またねハッピーな人生になるためにもね、お金って大事なのでね、はい。ぜひ、あの、パートナーの方とね、よく話し合ってみてくださいね。うん。
<laughs> はい。 あ、ありがとうございます。すごい勉強なりました。
あ、そう言っていただいて良かったです。頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。